はいはい。
が、持てるかどうかっていうのもすごく大事になってきますよね。
ああ、そうですね、今むに満足しない現状に満足しない。そうですね、なんかその、な足りない足りないから野心が生まれてるんだと思いますね、確かに。たぶん自分承認欲求足りてないんで。<laughs> はい。なんで、多分野心がある状態なのかなとも思いますね。はい。
うん。 ああ、ま、お金もそうですね。はい。 おお、まあ、今で言ったら、それこそお金を稼ぐことっていうことですかね？
はいはい。 はい、もう僕の野心はそこですね。<laughs> まあ、多分、お金に付随した承認欲求なんですよね。はい。
おお、まあ まあ、そうですよね。誰かに自分が世の中に1人しか居ないのに、お金稼いでなんかいい車乗っても意味ないですもんね。
はいはい。 あ もう、はい、え、意味ないですから。はい。なんかそのお金を稼ぐまでの努力があって、そこを認めてもらうっていうのが自分にとっては
うん。 うん。
今の野心なのかなとも思いますね。はい。
おお、素晴らしい野心。はい、その野心はもう日本にこう、どんどんどんどん、広めていきたいと思うところではあるんすけど。
<laughs> ありがとうございます。 <laughs> あ、なんか、よかったです。ありがとうございす。はい。
うん、日本ではやっぱりこうなんか。うーん。なんていうんですね。文化的に、こう野心が、あの、育ちづらいというか、うん、なんとなくそういう風に思うんですね。やっぱり人の目を見て行動したりとか、空気読まなきゃいけないみたいなそういうのあるじゃないですか？
はい。 ああ、なるほど。 ああ、はいはい。

ま、そうですよね。でも宝くじ当たったことを隠してなんか事業で成功したって嘘つけばいいじゃないですか。<chuckles>
はい。 <laughs> いやま、その手がありましたか。はい。その手がまさかまさかそんな手があ、はい。
<chuckles> その手もあると思います。はい、まではい、ま、でも、その何て言うですか、承認欲求だけで言ったら、別にま、嘘ついてもいいんじゃないかなって思っただけなんで。
はい。 ああ、なるほど。確かに、そうですね、嘘をついてもいいと思うんですけど、それって多分ほんとに満たされないと思います。僕の場合は。はい。
はい。 <chuckles> はいはい。 ま、そうですね、真の満たしは得られないかもしれないですね。
頑張って、その頑張りを認めて欲しいみたいな。頑張っなんか多分自分頑張って、もしその、いろいろうまくいったとして
うん。 うん。 はい。
その、なんだろうな。 才能があったからうまくいったよねって言われたらちょっと嫌だと思います。
ああ、なるほど。
はい。 なんでその
確かに、はい。
なんだろうな、その自分で頑張ってく結果、取るその過程自体が野心なのかなとも思ったりしますね。はい。
ああ、じゃあ、なんかあれですか、七光りみたいな人は好きじゃなさそうですね。
七光り。<laughs> まあまあまあ。
はい、あの、親親のこう名前で有名になった人まあ、でもその人も、その人で頑張ってる人はもちろん多いんですけど。
ああ。 はい。 頑張ってると思いますけど、なんか
はい。
なんか、見るからにほんとに頑張ってないだろうっていう人は結構嫌いですね。そういう場合は。はい。なんかはい。そういう人はすごい、なんかそれで、謙虚だったらまだいいと思うんですよ。
うーん、そうですよね、なんとなくはい。 うん。 そうですよね。
はい、なんか、親の七光で、なんか、「別に、は自分全然すごくないですよ。なんか本当親が良かっただけで」とか、ちゃんと言える人だったらいいと思うんですよ。はい。
うん。 <chuckles> なかなか言わないですよね、そんなこと。うん。
言わないですけど、<laughs> はいはい。なんかただ、それでなんかすごいいや、「でも俺めっちゃ頑張ってきたから」って言われても、なんか、ちょっとモヤモヤしますよね、それは。はい。
うーん、そうですね。
なんで、多分、そういう親の七光りの人は野心なかったと思います。もはや。<chuckles> はい。
うん、確かに。野心なくして成功できますもんね、別に。
はい、もう、なんか生まれて、親が金持ちだけで別にちやほやされてみたいな感じで。なんか注目されて、はい。なんかほんとに野心なくやってるので、多分野心知らないと思いますね、その人は。あ、あ、はい。いや、それで言ったらやっぱり野心ってなんだろうな。
うん。注目されて。<chuckles> うん。 いや、知らない、知らないすか。 のし上がる野心みたいなありますよね。うん。
あるはい、なんか足りなさが野心なのかもしれないですね。今現在に対するはい。
ああ、なるほど。はい。足りないと思う気持ち